Nah itu terus, eee, aku bilang kan kayak, "Loh mas kayaknya aku nggak bisa deh takut jatuh," aku bilang. "Oh ya udah gak papa Mbak bentar ya, eee, aku telepon temen dulu," dia ngomong gitu, dan di situ aku juga udah ngerasa kayak waduh ini bener-bener ngerepotin banget ini kayak gitu kan. Karena
Iya ya, kayak nggak enak juga tapi gimana gitu ya?
Iya dia telepon temennya, eee, dan untungnya temennya mau, apa namanya, naik, apa, nyusulin naik GoJek ke situ gitu. Makanya, terus
Wah, ya ampun baik banget itu, terus akhirnya gimana tuh, Kak?
terus, eee, temennya bilang "Eh kenapa motornya Mbak?" gitu kan. "Ini mas habis bensinnya hehe," aku bilang gitu. "Oh ya udah nggak apa-apa sini aku bawa motornya biar Mbaknya dibonceng sama temen aku," gitu kan, sama si yang mas-mas tadi pertama. Ya udah akhirnya dibawa didorong ke pom bensin setelah itu, eee, sebenernya ini lebih malu juga sih, kayak nggak enak banget sih nih ngerepotin. Kan jadi sebenernya emang bensin motor yang aku pakai pada saat itu tuh harus pertamax dan kebetulan di pom bensin itu pertamaxnya kosong. <chuckles>
Hmm, kenapa tuh? <laughs> Oke. Oh. Waduh, terus gimana tuh?
Dan sebenernya ada pertalite ya di situ cuman, eee, aku tuh kurang yakin aja kalau misalkan mau diisi pertalite karena emang sebenernya, eee, itu tuh bukan motor aku pribadi sih, kayak lebih ke yang pakai motor itu tuh banyak gitu jadi mhm, jadi emang kayak aku takutnya nanti sama pemiliknya dimarahin ya kalau misalkan diisi pertalite mhm, gitu jadi aku bilang sama mas-masnya itu kayak "Mas, ini maaf banget motornya tuh diisinya harusnya pertamax dan sedangkan sini kan habis boleh gak, mas kalau kita naik ke pom bensin lagi di atas?" Sebenernya di atas tuh masih ada juga pom bensin sekitar 1 kilometeran lagi dan terus mas nya juga kayak, "Oh ya udah Mbak gapapa gak papa," gitu akhirnya iya akhirnya
Oke, paham paham. Tidak gitu ya, oke terus gimana tuh, akhirnya tuh? Wah, baik banget ya, terus akhirnya ganti tuh di pom bensin situ?
iya akhirnya di diisi, naik ke atas diisi di atas ada pertamax untungnya ja nah, setelah itu setelah itu udah kita ngobrol-ngobrol sedikit terus kita mutualan IG gitu. <laughs>
Oke. Oh oh, oke, wah menarik banget ya ini ceritanya kayak tadi, mulai yang dari sedih cemas ada masalah, tapi tiba-tiba ada orang asing yang ngebantu, itu kan adalah hal yang yang nggak disangka tapi juga menarik apalagi, sampai temenan gitu ya di Instagram. Nah, terus penasaran nih ya, apa sih memang yang bikin, Kakak, itu berpikir bahwa mungkin kedua orang asing tadi ya itu tuh bisa eee, udah mengubah hidup, Kakak, atau pandangan hidup, Kakak, gitu. Nah, dan itu tuh mengubah dalam hal apa nih?
Betul.